J'aimerais te demander un conseil. C'est vrai que, heu, de en ce moment, j'ai perdu ma motivation. En fait, heu, pour tout expliquer, je fais beaucoup de sport, voilà, énormément de sport et mon but, c'est de réussir à faire, heu, 30 tractions d'affilée, donc c'est quand même un gros objectif et heu, en fait, heu du coup, heu, bah, ça faisait déjà quelques mois qu'en gros, là, mon record, c'est 20 tractions d'affilée, voilà. Donc, 20 tractions d'affilée, déjà, c'est moi, je me s je suis content parce qu'avant, j'en faisais 0. 20 tractions strictes, heu, je veux dire, heu, comme les militaires parce que j'ai fait des stages militaires donc je sais et on va dire, je sais les tractions quand elles sont bonnes ou pas et heu, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que du coup, j'ai fait un nouveau programme donc j'ai fait une sorte de en gros, avant, pour tout de donner mon mon programme, c'était un j'avais pas trop d'idées, donc je faisais, heu, en gros 3 ou 4 séries de 10 tractions à chaque fois donc 40 tractions ou 30 tractions et sans sans sans lester, et cetera et donc là, en fait, heu, j'ai trouvé un nouveau programme que j'ai j'ai regardé plein de vidéos pour essayer de m'améliorer parce que j'étais tout le temps bloqué à 20-21-20-21 quoi donc, heu, donc voilà et donc, heu, par rapport à ça, j'ai regardé, heu, plein de vidéos et c'est vrai que moi on m'a cons ah, en fait, j'ai regardé une vidéo, il m'a dit: «En fait, si tu veux faire plus de tractions d'affilée, il faut que tu en fasses plus de base» Donc, heu, c'est vrai que c'est pas bête comme conseil, et donc, heu, bah, j'ai commencé à, on va dire, à à faire vraiment des 60 tractions par séance, heu, lesté et du coup, heu, bah, après je suis arrivé, on va dire, heu, on va dire, heu, quand j'ai fait mon on va dire mon max, je suis arrivé à 24-25 et donc, heu, on va dire que là, en fait, j'ai perdu la motivation. Très clairement et c'est pour ça que je viens vers toi pour essayer de te demander des conseils, heu, même des astuces parce que là, en vrai, je suis démotivé, quoi.
Mais D'accord. OK. Ouais. Mmh. Du super déjà. Mmh mh. OK. D'accord, ouais. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Bah, déjà, heu, je trouve ça, heu, génial, enfin vraiment impressionnant que tu puisses faire, heu, déjà 20 tractions. Il y a très peu de monde qui arrive à faire 20 tractions strictes d'affilée. C'est quand même un exercice qui est assez compliqué déjà donc, heu, tu peux être fier de toi à ce niveau là et et mine de rien, comme tu dis, tu es parti de 0 traction donc, heu, vraiment, heu, arriver partir de 0 traction arriver à 20 tractions, tu peux déjà essayer de prendre, heu, voilà, heu, tu peux essayer de prendre un petit peu du du recul vis-à-vis de ça parce qu'il y a quand même un progrès qui est, heu, vraiment notable et impressionnant même donc, heu, est-ce que ça c'est pas déjà quelque chose dont tu te pour lequel tu te sens bien, heu, vis-à-vis de ta pratique?
C'est ça! OK. Bah, c'est vrai que, ouais, je devrais, heu, en vrai, je devrais me bah, en vrai, de me dire que oui, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que, bah, étant donné que je veux toujours aller plus loin, bah là, après cet échec, c'est vrai que c'est v c'est difficile, quoi, pour moi, pour le coup. Enfin, on va dire, je me sens triste, quoi.
Mmh. Ouais, beh, je comprends, ouais. Mmh, mais, c'est normal d'avoir ce genre de de sentiment, heu, quand on fait face à un un échec, hein. C'est, voilà, heu, tu as pas réussi à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, heu, forcément, tu as des il y a des il y a tu peux te considérer un peu, heu, voilà, mal. Heu, peux te dire que tu es pas à la hauteur, mais tous ces sentiments, au final, ils sont là parce que tu as des objectifs élevés. C'est aussi ça, aussi, heu, voilà, qui est qui est notable, c'est que tu as des objectifs très élevés qui sont très difficiles à atteindre et mine de rien, heu, souvent, dans les pratiques sportives, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a des plateaux et et ces périodes de plateau, en fait, c'est là où ça va être le plus compliqué parce qu'il va falloir nécessiter vraiment une discipline sur le long terme, heu, qui va faire que le progrès, au bout d'un moment, va être beaucoup plus beaucoup moins perceptible et beaucoup plus lent et c'est vrai que ça, bah, c'est un peu compliqué à à à gérer, à admettre, tout simplement, parce que tes progrès étaient beaucoup plus rapides au début. Donc, tu as l'impr tu as une impression de régression, mais cette impression, elle est pas forcément, heu, réelle, en fait. C'est à dire que, heu, tu as atteint ce plateau-là, heu, qui est ne t mine de rien, une étape super importante et pour passer, heu, vraiment, heu, au niveau, heu, supérieur, en fait, ça va être plus, heu, sur le long terme, je pense, que, heu, tu vas pouvoir, heu, augmenter petit à petit jusqu'à arriver au, heu, au stade, heu, où tu étais prévu. Donc, heu, heu, c'est, voilà, c'est normal que tu sois démotivé, heu, tout de suite, mais il y a pas mal de choses que tu peux mettre en place pour, heu, justement, combattre un peu cette démotivation et b déjà, rien que le fait de comprendre que, bah, il y a cet aspect plateau qui existe, ça ça peut te permettre de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de de cet échec.
Mmh mh. Ouais OK. Mmh mh. Mouais, OK. OK. OK donc, heu, ouais, en gros, heu, ouais, essayer de prendre du recul par par rapport à cet échec, mais surtout, heu, pas me renfermer sur moi-même et pas, heu, du coup en gros que ça me démotive. Après c'est vrai que peut-être, heu, pour, heu, essayer de heu, est-ce que tu aurais des petits conseils en tout cas pour essayer peut-être m'améliorer, heu, je veux dire peut-être, heu, peut-être que c'est mon sommeil, mon problème ou ou peut-être, heu, l'alimentation. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je regarde beaucoup de séries, donc je me couche assez tard et du coup c'est pour ça que, ben, je viens vers toi pour, heu, pour demander conseil par rapport à ça, mais aussi peut-être pour, heu, du coup récupérer ma motivation et avoir des conseils aussi peut-être par rapport au en sport quoi, pour le coup.
Mmh. Et ouais. Bien sûr, alors déjà, c'est vrai que la motivation ça c'est vraiment ça impacter beaucoup par par le sommeil. Donc, heu, si par exemple ton sommeil est un, peu, bah, négligé, mine de rien, tu vas être quand même moins heureux de façon générale et tu vas il ça va être plus compliqué de de voir les choses positivement. Alors que si tu étais bien reposé, bah, non seulement tu aurais plus d'énergie, donc, heu, ça pourrait te permettre de booster un peu tes performances, mais également, heu, tu pourrais plus facilement prendre du, heu, recul, heu, vis-à-vis bah de tes objectifs. Donc heu, essayer de mettre en place une routine de sommeil, heu, vraiment assez stable, hein, surtout ce qui est important, c'est de se coucher, heu, tout le temps à la même heure hein, vraiment heu, ça c'est comme ça que tu arriveras à avoir le meilleur, heu, rythme de sommeil. C'est vraiment installer une habitude, heu, ancrée et que tu respectes à chaque fois parce que, heu, sinon ton corps, il est facilement déboussolé. Donc déjà ça, ça peut être une 1re étape et c'est vrai qu'au niveau de de ce justement, ce phénomène de plateau, c'est là, à ce moment-là, qu'il y a pas mal d'autres aspects qui peuvent rentrer en compte, bah, notamment tout ce qui va être récupération mais aussi l'alimentation, heu, peut-être que si ces aspects sont un petit peu, heu, bah, négligés, heu, ça va faire que tu vas avoir du mal à passer au-delà du plateau. Est-ce que tu fais attention au niveau de tes repas, ton alimentation aussi, mine de rien vis-à-vis de comment tu récupères, heu, après tes séances?
Mmh. OK. OK. OK. Bah ouais, je fais quand même, heu, vachement attention à au niveau de l'alimentation. Pour te donner une ordre d'idée je prends un peu de glucides, donc, heu, je pense à semoule, pâtes ou riz. Après je prends, ben, un peu de source de protéines, je pense à viande, des fois saucisse, des fois, heu heu, viande, saucisse, poulet, on va dire vraiment, en tout cas, j'essaie toujours d'avoir une sauce, heu, de d'une une ressource protéinée, enfin une source protéine et après ça c'est tout le temps. Alors je mange que sans légumes mais alors c des fois ça m'arrive de prendre des fruits, je veux dire, heu, pour le dessert, mais je mange, heu, 150 grammes de haricots verts, tout le temps, tout le temps je tout le temps mes repas, les haricots sont toujours dedans. Chaque repas ah sauf le matin parce que, bah, je prends des flocons d'avoine, mais, sinon, heu, mat a après-midi et soir, haricots tout le temps, et heu, sinon après le on va dire en dessert, heu, ouais je prends du fromage blanc, et heu, je prends, heu, du coup 1 petite clémentine, heu, 2 clémentines corses. C'est elles sont très bonnes, et du coup ouais je prends je prends ça on va dire, heu, pour, heu on va dire en tout cas pour ma ma routine au ni au niveau alimentaire, c'est à peu près ça en gros.
OK. Mmh. Ouais. OK. Très bien. Mmh. OK. OK. D'accord, bah, déjà ça m'a l'air très bien ça, heu, d'avoir une routine comme ça, c'est déjà, heu, pas mal du tout donc, heu, bah, ça aussi, c'est un autre aspect où tu peux être fier de toi parce que, mine de rien, tu arrives à faire bien attention à ton nimen à ton alimentation et c'est vraiment une part importante, heu, de l'exercice physique. Est-ce que tu prends certains, heu, compléments aussi ou pas?
Heu, un moment j'en prenais, donc, heu je prend là je prends toujours de la créatine, mais c'est vrai que ça va faire 1 mois, en fait que je suis un peu en en je me j'appelle ça un sevrage, alors je sais pas parce que c'est pas une drogue, donc, heu, loin de là, mais, heu, je veux dire, heu, avant je prenais de la de la de la whey protéine, et heu, ça fait 1 mois là ça va faire 1 mois là dans quelques jours, que j'arrête d'en prendre pour voir comment mon corps réagit voir si je me sens mieux ou quoi que ce soit.
Mmh. Ouais. OK. D'accord. OK parce que sinon ça faisait que tu te sentais pas forcément dans une forme, heu, exceptionnelle? C'est pourquoi tu as décidé de justement d'arrêter un petit peu?
Heu, non, pas forcément, mais c'est que j'avais envie de voir est-ce que ça va parce que ça coûte cher quand même, la la whey au bout d'un moment et donc j'avais envie de voir est-ce que j'en avais besoin, ou est-ce que c'est une suralimentation qui «ne sert à rien quoi», entre guillemets?
Mmh, oui. D'accord OK. Bon là c'est une phase de c'est aussi une phase de d'expérimentation mine de rien donc, heu, si ça peut impacter, heu, par exemple tes performances, heu, aux entraînements, heu, ça aussi tu peux par exemple, heu, bon ben estimer que, heu, pour le moment, c'est une phase où tu es en train de voir ce dont tu as vraiment besoin au niveau de tes apports, et donc peut-être que, heu, bah, tes performances, heu, peuvent en être affectées mais mine de rien c'est pas forcément une phase qui va durer longtemps dans le temps ou, en tout cas ton corps il faut aussi le temps qu'il s'adapte, donc, heu, tes résultats peuvent, heu, par la suite, réaugmenter, tout simplement, et aussi mi mine de rien il y a quand même, hem dans les performances physiques. Il y a quand même une une saisonnalité, heu, ton corps ne réagit pas forcément, heu, de la même façon en fonction des saisons, heu, en fonction de comment tu te sens aussi de façon générale, donc, heu, de le fait que par exemple tu aies un plateau en ce moment au au niveau des des tractions, heu, peut-être que, heu, juste avec un peu le temps qui passe en en respectant bien ton rythme et en gardant bien sûr hein, tes entraînements, heu, bah ça peut débloquer à un moment un peu tout seul hein donc, heu, mine de rien c'est pas comme si, heu, tu allais rester coincé, heu, surtout que si tu continues à fournir des efforts et à et à t'entraîner, il y a pas de raison, heu, au bout d'un moment, heu, tu vas pouvoir au moins en faire 1 en plus, puis 1 en plus, et puis tu es tu es déjà pas si loin honnêtement, parce que tu m'as dit que tu pouvais en faire 24-25 maximum. Au final oui ben au final tu es pas si loin de ton objectif donc, heu là aussi où tu peux peut-être, heu, un peu, hem, heu, te regagner ta motivation, c'est que, mine de rien, tu es à 80 % enfin de ton objectif, et ça, c'est des plateaux qui sont des des des jalons qui sont importants. Tu peux être fier de toi, heu, déjà d'avoir d'être arrivé si loin vis-à-vis de ton objectif, parce que le chemin parcouru, mine de rien, il est aussi important que le le résultat à la fin donc, heu, je sais pas si ça ça peut t'aider à à te remotiver un petit peu, mais moi je suis sûr qu'avec, heu voilà, en en en continuant comme tu fais là, heu, je vois pas pourquoi, heu, tu arriverais pas au t à arriver à ton objectif, heu, à la fin quoi.
C'est aussi pour ça. Mmh mh. OK. C c'est ça ouais. Et ouais. Ouais donc en gros toi ce que tu me conseilles un peu c'est ce qui est de de comprendre que: «Oui, mais je peux pas y arriver tout de suite, mais il faut pas que je perde espoir parce qu'en fait, j'évolue toujours», c'est ça?
Oui, c'est ça, et même si parfois les des progrès sont moins tu les sens moins dans l'instant T, en fait là, bah, c'est sûr qu'il faut peut-être que tu vois, heu, les choses un petit peu différemment sur une période de temps plus longue et heu, que bah mine de rien. En effet toujours garder en tête que le fait que tu arrives à faire autant de tractions, c'est déjà exceptionnel par rapport, heu, à tout le reste de la population en fait.
Ouais bah écoute en tout cas, heu, déjà bah, c'est déjà gentil de me soutenir comme ça parce que, bah, forcément des fois en fait ça me crée un stress, on va dire c en fait ça ça me démotive quoi d'une manière ou d'une autre et du coup là en fait, avec le fait qu'on a parlé et tout, ça me en fait je me dis: «Ouais, en fait, je dois pas, heu, c'est déjà, c'est vrai que je suis déjà forch ah franchement je fais déjà plus de 24 tractions donc c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme, donc en fait je dois pas me démotiver surtout, bah, continuer comme ça je serai encore plus fier quand j'y arriverai», mais en tout cas, heu, bah écoute par rapport à ça déjà je remercie je te remercie vraiment pour ton soutien et tes conseils et ton écoute, et en tout cas, je vais essayer de les mettre en pratique par rapport à tes conseils et surtout me me sentir moins on va dire, heu, triste et surtout de récupérer la ma motivation quoi. En-tout-cas merci beaucoup!
Mais, heu Ouais. Oui. C'est ça! Mouais, mais bien sûr, mais t'inquiète pas, moi je pense que ça va le faire franchement, heu, la motivation en plus, ça va, ça vient donc, heu, des fois bah peut-être que tu as un petit peu moins de motivation, mais ça veut pas dire qu'elle va pas revenir plus tard, et heu, mine de rien, beh, tous les progrès que tu as déjà fait, ils sont plus à faire, donc heu, voilà, c'est tu peux être fier de toi et moi, je j'ai confiance en toi, je suis sûr que tu vas y arriver franchement.
OK.